ใช่ค่ะ เราก็ไม่ได้ไอด้วยนะคะ แล้วก็ เขาก็ตรวจโควิด อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่เป็น แล้วทีนี้ค่ะ คุณหมอก็บอกว่า เราไปตอนกลางคืน คือตอนนั้นน่ะค่ะคุณหมอ ไม่มีหมอแล้ว แล้วทีนี้ อ๋อ แล้วเราก็ แล้วเราก็บอกว่า เออ เรา เราเป็นไข้สูงนะ ทานยามาก็ไม่ลด เราเพิ่งทานยาจริง ๆ อะค่ะ พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยแหละ ไม่ตรวจเลยนะคะ ไล่ให้เรากลับบ้านแล้วไปทานยา เราก็บอกว่า เนี่ย
อืม ค่ะ ไม่มีหมอ ประจำ อา ใจร้าย มาก
ใช่ ใช่ค่ะ
เออ ๆ ๆ ๆ แล้วกลับไปอีกไหมคะ?
แล้วเราก็ แล้วเราก็วีนเหมือนกันนะคะ เราบอกว่า เราทานยามาแล้วค่ะ แล้วเราก็ไข้ไม่ลดเลย มันจะต้องมีอะไรสักอย่างอะค่ะ คือเราก็ไม่ไหวด้วยนะคะ มันไม่ปกติ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเขาบอกว่า มันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างงี้ เหมือนแนะนำทุกอย่าง เช็ดตัว กินยา อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ข เราก็บอกว่า แล้วเราแปะ kool fever ไปด้วยนะ แล้วเขาบอกว่า คุณแปะ kool fever มาเนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยคุณหรอกค่ะ
อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ

อาการเตือนจากร่างกายอะค่ะที่คุณมักมองข้าม คืออะไรอะคะ?
ค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะค่ะ เวลาที่ เอ่อ เรารู้สึกแบบปวดเมื่อยร่างกาย หรือว่ารู้ว่าเป็นแบบตัวร้อนเป็นไข้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ อืม ไม่ค่อยจะ สนใจมากสักเท่าไร เราคือคิดว่า เอ่อ ทานยาพารา อย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวก็หาย แล้วก็จะมองแบบ แบบนี้ตลอดเลยค่ะ
อืม โอ้โฮ ก็คือแบบว่าคิดว่า เหมือนแบบเป็น เป็นไข้ปกติ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ?